Oye, fíjate que vengo aquí contigo, em A a hablarte de un tema, eh, bastante personal que que la verdad, eh, pues, me da pena, eh, platicarlo con con con algunas personas, o con las personas de de mi confianza. Y y pues, bueno, espero que, eh, encontremos, o me puedas dar alguna solución, o consejo, o alternativa. Eh, y bueno te platico rápido. Em, resulta que bueno, para darte un poco de contexto, yo toda la vida he tenido como que problemas de, pues, con mi cuerpo desde chiquita iba a nutriólogos, eh, entonces como que, eh, he aprendido a a estar peleada con la comida, a verla como esto engorda, como hay consecuencias si te comes esto, eh, a a a tenerle miedo a cierto tipo de alimentos, ¿no?, aunque me gusten. Entonces, eh, pues, últimamente, em, pues, estoy tratando de mejorar eso, de mejorar mi alimentación, de comer de manera saludable y cambiar un poquito este chip de ya no, por bajar de peso. Porque he vivido casi toda mi vida durante una restricción total que, pues, obviamente, no es sostenible. Entonces, em, pues, ahora que estoy tratando de llevar un equilibrio, eh, y comer sanamente, y que si se me antoja algo comérmelo o o así. Eh, ahora como que me está pasando que, no sé, a veces si como por comer, porque estoy aburrida, o porque si esto o sea, porque sí tengo hambre. Em, entonces, como que me ha costado, como que diferenciar: "Ay, será que", o sea, pa como, ¿no?, pasa 1 hora, y digo: "Tengo hambre", ¿no? Y: "Se me antoja esto", y así. Entonces, luego, eh, pues no sé, me preocupa estar comiendo de más, eh, y pues, obviamente las repercus repercusiones que esto pueda traer, eh, no sé si, estoy exagerando, e es como, eh, esta cuestión.
Okey. Okey. Okey, entiendo. Lamento muchísimo que estés pasando por esto, lamento muchísimo lo que pasaste desde niña, eh, es, por desgracia, algo muy común, sobre todo con las mujeres, este tipo de restricciones, de mentalidad, de daño que le puedes causar a alguien desde muy pequeña. Lamento muchísimo que hayas pasado por esto. Me alegro que estés en un lugar un poco mejor y, sobre todo, creo que en esta charla te vas a llevar algo positivo, ya sea que te desahogues, em, un consejo, alguna recomendación, y y mira, todo va a estar bien. Me gustaría hacerte más preguntas para entender un poquito más de este tema, pues pues, de cierta delicadeza, eh, más o menos, eh, tú, conociendo tu cuerpo y conociéndote a ti misma, ¿cuáles son las señales que tienes cuando tienes hambre? ¿Qué es lo que pasa por tu mente y tu cuerpo cuando tienes hambre?, y qué cositas tal vez pasan cuando ahora reconoces que no era hambre, sino era como, pues, este este, como más gula?
Gracias. Claro. Mm. Okey, primero que nada, muchas gracias por entenderme, y por tener tanta empatía hacia esta situación de que me avergüenza un poquito. Eh, y en segunda, fíjate que es que suelo ser demasiado antojadiza. Entonces eh, y por ejemplo, también suelo ser una persona que si no come a tiempo se pone de malas. Entonces, lo que luego me pasa es de que si me salto, por ejemplo, el desayuno, y ya pasó todo el día, ¿no?, llega la hora de la comida, yo así de que: "Tengo hambre y quiero un plato de comida ya". Entonces, esa hambre me hace que coma rápido y que me llene muy rápido. Entonces, al ratito o sea, eso es lo que yo siento que pasa, al ratito de que pasa esto, este, ya se me antoja algo, ¿no? Y es como, mm, tengo hambre, quiero un chocolate, ¿no?, no sé, me como 2 o así, y y ya. Em, entonces, pues, no sé, a veces si es como que, pues, como, como rápido, luego no me termino de llenar, y entonces, eso hace que esté picando como que constantemente durante todo el día. Y eso haga, eh, pues, que un círculo vicioso, ¿no?, de cierta manera. Em, he tratado de practicar, eh, como de escucharme más, eh, a mi cuerpo y conocerlo un poco más, y e identificar cuándo es cuando tengo ha cuando estoy llena, o sea, de que: "A ver, ya estoy satisfecha". Todavía no me siento mal, porque también no me gusta esa sensación de sentirme super superllenísima, y que que no puedo ya ni respirar. Entonces, trato de cuando estoy satisfecha, pararle ahí, poner el límite y y ya. Pero, pues, la la cosa es que luego soy muy antojadiza. Entonces, a veces quizá, solamente es como que engañar a mi cerebro, y como que decir: "Ay, pues, me como una gelatina, o me como una gomita", y y sé que puede haber opciones más saludables, pero a veces tiendo a recurrir a las que no son tan saludables. Entonces, eh, me preocupa que a lo largo, pues, del día y de la semana, pues, esté consumiendo muchísima azúcar, muchísima grasa, y y y pues así. También, no sé si, luego también, suele pasarme como que tengo más antojos, si estoy estresada, eh, como que tengo ansiedad, como que es comer, comer, comer, comer, y creo que es más como que emocional, que realidad, uh, hambre, ¿no?
Okey, okey. Claro, claro. Okey, entiendo. Entiendo, y y me alegra que tengas identificado o empieces a identificar este este tipo de cosas, porque es importante y son pasitos para adelante. Y ayuda muchísimo en este progreso que que estás pasando. Eh, también me gustaría, eh, preguntarte, ¿cómo manejas, eh, la relación entre la comida y el estrés? ¿Te afecta directamente?, eh, por ejemplo, si tienes alguna emoción, recurres a comer, o de plano no te cae la comida, ¿crees que sí hay alguna conexión entre tu estado de ánimo y tu hambre?
Mm, sí, yo creo que sí, totalmente. Em, sobre todo cuando estoy triste, sí suelo no me suele dar hambre, cuando estoy triste, o como en depresión quizá. Pero, cuando estoy así de que estresada, ansiosa, como que inquieta, sí, definitivamente, suelo como que tener la necesidad de estar masticando algo, de estar haciendo algo, eh, eh, pues, así de de este tipo de de cosas. Entonces, em, sí creo que a veces como que como por ansiedad, aunque no tenga hambre, o aunque acabe de comer hace media hora.
Okey, entiendo, entiendo. Eh, por último, me gustaría, eh, preguntarte que dices que no tienes como que este gusto por sentirte superllena, ¿cuál sería como que tu meta ideal?, eh, por ejemplo, comer tus 3 comidas al día, sentirte satisfecha, ¿qué es lo que buscas en en este como que ideal de de tu relación con la comida?
Mm, pues, justo creo que mi ideal es, eh, quizá, eh, por mi condición de que, pues, <chuckles> eh, de que soy antojadiza, eh, creo que las 5 comidas, eh, me harían sentir muy bien, pero desa desayunar, quizá comerme alguna colación en la mañana, comer, alguna otra colación en la tarde y cenar. Pero a veces, como que por falta de tiempo, organización, eh, no lo logro y, eh, también me gustaría como que empezar a optar por eh, de que las colaciones o así, optar quizá por cosas más saludables, no sé, de que gelatina light, esa, eh, las los nutriólogos la recomiendan y dicen que es como que a libre demanda, o quizá comer más fruta, eh, comer ensaladas, eh, porque también esa es otra, no todas las comidas me gustan, entonces, como que, pues tengo que irle buscando qué se me antoja y qué no.
Okey, entiendo. Oye, muchísimas gracias por compartirme estos sentimientos y estos pensamientos, pues, tan profundos y tan delicados. Eh, tengo un par de recomendaciones para ti, que creo que te pueden ayudar en caso de que así tú quieras, pues, seguirlos o considerarlos. Me gustaría mucho que sigas trabajando en estas señales que tienes, creo que las estás identificando muy, muy, muy bien. Incluso, te ayudaría muchísimo escribirlas. Cuando sientas algo muy marcado, cuando después de realizar algo como de que, eh, tenías el antojo, te lo comiste, ya no te sentiste tan bien, o comiste, y sentías que te que quedaba un poquito más, eh, lo hiciste y te sentiste bien, o, por el contrario, te sentiste mal. Todas esas cositas velas anotando si puedes en tu celular, en una libretita, para que, más o menos, te vayas conociendo, y después vayas reconociendo estas señales. Porque el cuerpo es muy sabio, y yo creo que si prestas atención, eh, te vas a ir como que haciendo de de tu cuerpo un aliado superimportante para, pues, para atravesar esto. También me gustaría mucho que tengas unos hábitos más marcados. Estás en una situación diferente, entonces, me gustaría que sí tengas bien establecidas tus horas de desayuno, de almuerzo, de comida, de cena o de las comidas que hagas. Yo creo que que que si tú empiezas a relacionar tu mente y tu cuerpo con una hora, con el hecho de comer, te vas a sentir mucho mejor, ¿no?, te vas a sentir con energía. Y llevar una un hábito de la mano de una calendarización te va a ayudar muchísimo, porque así no picas entre comidas, porque así los antojos van a llegar menos, porque ya vas a tener esta saciedad, pues, bien establecida en tu cuerpo, y si, sí tienes un antojito va a ser justamente eso, un antojo lo puedes agarrar como snack, lo puedes agarrar como como, pues, lo que es, algo muy esporádico y que no te tiene que reemplazar una comida. Y, por último, eh, me gustaría que intentes hacer esto de masticar muy bien, de hacer pausas, de hacer pequeñas pruebitas, si sientes que te queda otro poquito. No tienes por qué comer un bocado completo, sino uno poquito. Espera, tampoco comas tan rápido. Es el chiste de aprender a comer bien, a masticar las veces que sean necesarias, a tomarte el tiempo necesario, a tomar agua hasta el fin. Y mira, creo que reaprendiendo este tipo de cositas y de tips donde hay información, muchísima, muchísima en todas las redes sociales, y en personas que se dedican a a la nutrición de donde te puedes apoyar. Entonces, ¿crees que te podría servir alguno de estos consejos?
Okey. Okey. Ujú. Ajá, justo. Sí, creo que justo tienes toda la razón, me ayudaste muchísimo, y me cambiaste totalmente la perspectiva. Así que voy a hacer uso de estos consejos, y vaya, te agradezco mucho por escucharme, y sobre todo no juzgarme.